โอ้โฮ ยอดเยี่ยมมากเลยครับ ใช่ครับ อย่าทุ่มเทกับงานมากจนเกินไป จนลืมใช้ชีวิตนะครับ อืม บางครั้งเราก็ต้องหาความหมายในการใช้ชีวิตเหมือนกัน เพราะว่าไม่งั้นเนี่ย อา เราจะจำเจ รู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันนะครับผม ยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะครับผม อืม ผมมองว่า เนี่ย บางครั้งเราก็ต้อง เอ่อ ออกสังคมบ้างนะ ไปเจอเพื่อนฝูงบ้าง คือไป เขาเรียกว่ายังไงอะ เพราะว่ามนุษย์เนี่ย เป็น เขาเรียกว่าเป็นสัตว์สังคม ใช่ไหมครับ ถ้าเราอยู่แต่กับบ้าน มันก็จะฟุ้งซ่านนะครับ คือไม่รู้จะพูด หรือจะอธิบาย หรือว่าจะปรึกษาใคร ใช่ไหมครับ ปรึกษาสามี สามีก็ไม่เข้าใจ จะพูดกับ อา คุณพ่อคุณแม่สามี คุณพ่อ ส แม่สามีก็ไม่เข้าใจ ผมว่าภาษาเดียวกับเราเนี่ยแหละดีที่สุดครับผม อืม อือ
ค่ะ ก็ อืม ใช่ ค่ะ อันเนี้ยจริงนะคะ เพราะว่า เอ่อ พอ พอนานเข้าเนี่ย เราเริ่มรู้แล้วว่า เฮ้ย แบบบางทีมันก็ไม่ง่ายเนาะ ในเรื่องของวัฒนธรรมหรือภาษา การที่ต่อให้เรา เอ่อ พูดได้เขียนได้ หรืออะไรก็ตามนะคะ ภาษาต่างถิ่น แต่ว่า อ่า การที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อ เอ่อ ค่านิยมต่าง ๆ ข เข้ามารวมกันด้วยเนี่ย เวลาที่เราจะสื่อสารอะไรไปเนี่ย บางทีเนี่ย อ่า ต่างชาติเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจนะคะ หรือว่าเขาก็จะไม่ได้มีความคิดคล้ายกับเราในบางเรื่อง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ ก็ตรงเนี้ย ก็เป็นเหมือนที่คุณบอก แต่ว่ายังไงแล้วอะค่ะ อ่า วันเนี้ยพอได้คุยกับคุณแล้ว เราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้น แล้วเราก็รู้แล้วว่าอะค่ะ อ่า เราอะจะทำอะไรบ้าง เนี่ยเราเริ่มวันนี้เลยแหละ อ่า วันเนี้ยเราก็จะเริ่มติดต่อเพื่อน <chuckles>
ครับ ครับ ครับ อืม ว้าว เยี่ยมเลยครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ สู้ ๆ
ค่ะ ก็ขอบคุณ
อืม หากมีเรื่องใด ๆ อยากจะมาปรึกษา กลับมาได้เสมอนะครับ ยินดีให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ